Eee, ben aslında, eee, yemek yapmayı sevmiyorum, eee, fakat 1 oğlum olduğu için de, hani, düzenli bir yemek yapmam gerekiyor. Eee, dolayısıyla, eee, çok, hani, kendimi, böyle, artık son, ııı, ana kadar, ııı, sürekli erteleyerek son anda yapmaya başlıyorum ya da oğlum da çok yemek seçtiği için, hani, ne yapacağımı da bilmiyorum. Çünkü yapacağım şeyler sınırlı. Bu da biraz benim motivasyonumu azaltıyor. Bununla ilgili neler yaparım? Bana, eee, tavsiyede bulunabilir misin acaba?
Anladım. Eee, tabii ki öncelikle daha iyi anlamak için birkaç soru daha, eee, sormak istiyorum. Eee, yani, oğlun, eee, kaç yaşında, acaba onunla böyle Hımm. İkili alışverişi yaparak, eee, menü hazırlamak nasıl olabilir diyecektim. Çünkü tabii senin de söylediğin gibi, eee, beslenmesi gerekiyor ve çocuk bir yaşta olduğu için, e, tabii ki beslenmesi de önemli. Sen de eminim ki önem veriyorsundur. Zaten bu yüzden de yemek, eee, yapıyorsundur diye düşünüyorum. Eee, belki onunla yemediği yemekler de var, eee, dedin çünkü. Böyle, eee, haftalık bir planlama yapıp, eee, bu şekilde görüp, onun da fikrini alarak, eee, yemek yapmak nasıl olurdu senin için? Bu uygulanabilir mi sence?
Elbette. 13 Aynen. Evet. <giggles> Eee, evet, aslında uygulanabilir. Hatta bunu yapıyorum da çünkü şey, eee, yani, o kadar az, ııı, yemek, eee, yiyor ki, eee, diğerleri hep, eee, şey, sevmediği şeyler. Özellikle sebzeyi hiç tercih etmiyor. Eee, ben ona işte haftada belki 1-2 gün, hani, salata yiyor Allah'tan. Eee, işte, böyle, emm, balıklı salata, işte, eee, tavuklu salata gibi şeyler hazırlıyorum. Hani, en azından sebze de alsın. Sebze, yani, vitamin açısından, eee, sadece protein ağırlıklı ya da karbonhidrat ağırlıklı beslenmesin diye. Eee, ben ona soruyorum. Eee, bazen söylüyor, bazen söylemiyor. Söylediği zamanlarda tabii çok, uuu, mutlu oluyorum. Eee, çünkü, hani, işim kolaylaşmış oluyor. Çünkü, eee, ben, hani, kendi kafama göre hazırladığımda da bazen, eee, mutsuz oluyor, işte, o gün onu yemek istemediği oluyor. Dolayısıyla, hani, bunu çok net bir şekilde yapmasak da, ııı, zaman zaman yapıyoruz.
He he. Evet. Tabii. Aslında çok güzel, en azından biraz seni, eee, rahatlatacağını umuyorum bunu yapıyor olmanın. Eee, çünkü onun söylediği yemeği yaptığında, hani, aslında, ımm, üzerinde çok düşünmemen gereken, sadece, işte, eyleme geçirmen de gereken bir şey hâline geliyor. Belki yemek yapmayı sevmediğin için bu seni biraz daha rahatlatabilir. Peki, bu bahsettiğimiz yemek yapma ımm, ne kadar zaman? Yani 3 öğün mü yapıyorsun yoksa, ııı, bundan biraz bahsedebilir misin? Daha az mı yapılıyor?
Evet. Aynen. Tabii, ııı, aslında yemek yapmayı şu açıdan sevmiyorum, ııı, ne yapacağımı bilmediğim için sevmiyorum. Yani, adı konduktan sonra aslında yemek yapmak, hani, eee, çok da zor gelmiyor bana, eee, fakat ne yapacağımı bilmemek, eee, beni çok zorluyor. O açıdan aslında şeyim var. Eee, yemekleri, eee, tabii okula gittiği için 2 öğün hazırlıyorum. Yani, 1 kahvaltı, 1 de akşam yemeği. Belki sonrası için bir atıştırmalık, ııı, hazırlayabiliyorum. Eee, hafta sonunda, eee, yine şey yapıyorum, yani, eee, hani, geç kalkılıyor, bir kahvaltı oluyor. Eee, öğleden sonra için bir atıştırmalık hazırlayıp bir de akşam yemeği, yani, öğün olarak 2 öğün hazırlıyorum aslında.
Anladım. Evet. Anladım. Aslında yemek yapmayı sevmeyen, eee, birisi için yine azımsanmaya cak, eee, derecede bir öğün sayısı, hani, 2 öğün de. Eee, yani aslında şöyle, ııı, "Ne yapacağımı bilmemek de beni birazcık sevmemeye itiyor, bu yüzden sevmiyorum." dedin. Bu da çok aslında yaygın bir şey, yani, eee, bu konuda yalnız olmadığını bilmeni isterim. Çünkü gerçekten, emm, insanın gün içerisinde birçok başkaca işleri olabiliyor. Yemek yapmak belki evet, eee, yapınca bitebilen bir şey ama onun düşünme aşaması bazen yemek yapmaktan daha uzun bile, eee, sürebiliyor. Eee, belki bunun birazcık, eee, üstesinden gelebilmek için, eee, ne yapabiliriz, diye konuşabiliriz. Eee, senin daha önce denediğin bir yöntem var mı bununla ilgili? Yani, işte, internete başvurmak, yemek kitabı almak şeklinde.
Evet. Aynen. Hı hı. Evet. Çok haklısın. Eee, tabii internetten sıklıkla, eee, şey yapıyorum, hani, değişik bir şeyler olsun, işte, oğlum da hoşuna giderek yesin, sevsin diye, böyle, eee, oradan, eee, tarifler alıyorum. Denediğim çok tarif var. Eee, kitap almıyorum artık. Hani, kitaplar, eee, artık, hani, internetten her şeye ulaşabildiğimiz için, ııı, kitap almıyorum ama internete evet, sıklıkla başvuruyorum oradan, hani, farklı bir fikir edinebilmek için. İşte, hani, bulursam da bir tarif oradan, işte, o tarife, eee, bağlı kalarak yapıyorum. Eee, aslında, eee, çoğunlukla, eee, başarılı da oluyor ama, hani, tabii sevmedikleri de çıkıyor içinden.
Doğru. Hı hı. Anladım, eee, belki şöyle bir şey yapılabilir, eee, çünkü bazı, eee, yiyecekleri de sevmediğinden bahsetmiştin, eee, e, oğlunun. Şöyle bir şey yapılabilir belki, sevdiği yemeklerin, emm <tsk> linkini belki bir, eee, Word dosyasında kaydedebilirsin. Böylelikle, eee, sürekli, işte, atıyorum o sevdiği yemek, eee, köfte olsun, anne köftesi tarifi olsun, anne, köftesini sürekli arayıp, farklıca tariflerin arasından o daha önce girdiğin linki aramak yerine linkleri belki bir dosyada kaydedebilirsin ve, eee, yemek yapacağın zaman bir süre sonra bunları kaydede kaydede aslında senin için 30 tane, 40 tane, 50 tane link olacak ve onların arasından belki düşünmeden, 1 tanesine tıklayarak kolayca bir tarife ulaşıp yapabiliyor olursun. Yani, bu şekilde depolama senin işini kolaylaştırır mı dersin?
Evet. Anladım. Evet. Eee, çok, ııı, işime yarar gerçekten. Çünkü mesela, eee, atıyorum bir, eee, kurabiye diyelim, ııı, hani, onu yaptım ve çok sevdi. Eee, sonrasında, işte, ben onu kaydetmediğim için, eee, yine istediğinde ya da "Hadi, ben ne yapayım? Onu sevmişti. Ondan yapayım." dediğim zaman mesela giriyorum internete ama tabii bir sürü kurabiye tarifi olduğu için, işte, o hangi siteden bulmuştum onu, ııı, hangisiydi, eee, içinde ne vardı falan diye böyle araştırmak oldukça vakit alıyor. Eee, bu şekilde depolamak gerçekten, hani, eee, işimi kolaylaştırır diye düşünüyorum. Gerçekten çok güzel bir fikir.
Evet. Tabii. Ya çok sevindim senin için uygulanabilir olacağına çünkü dediğin gibi, yani, bir sürü var ve sen aynısını yapmazsan tadı farklı olabilir ve anladığım kadarıyla oğlunun sevmesi de önemli, yani, biraz onu beslemek için de, eee, yaptığın bir şey. Iıı, uygulanabilir olmasına çok sevindim. Onun dışında bir de, ımm, yine süresini aslında azaltmak için belki hazırlık aşamasını, eee, farklıca günler yapa yapabilirsin. Yani örneğin, işte, sebze yemeğinden bahsediyorsak eğer, işte havuçlarını ya da başkaca sebzelerini, eee doğrayıp depolayabilirsin buzlukta. Böylelikle yemek yapma aşamasında buzluktan çıkarıp aslında direkt ateşin üstüne atılabilir pozisyona gelirler. Eee, bunu yapıyor musun ya da senin için uygulanabilir mi bu tarz?
Evet. <giggles> Çok haklısın. Evet. Çok güzel. Eee, uygulanabilir. Eee, ben aslında sadece bunu, şeyde, eee, domateste yapıyordum ama domatese de mevsiminde yapıyordum. Çünkü, hani, eee, gerçekten kışın o domateslerin hiçbir kokusu olmadığı için, eee, ama dediğin gibi gerçekten, hani, hazırlık aşamasındaki şeyleri böyle hazırlayıp, eee, buzluğa atmak gerçekten çok mantıklı bir fikir. Hani en azından, eee, karar verdikten sonra ne yapacağıma onları çok pratik bir şekilde, eee yapabilirim. Çünkü dediğin gibi, işte, onları yıkaması, ayıklaması, ııı, şey, doğraması felan da bir vakit alıyor. Bu benim işimi çok pratikleştirecektir. Gerçekten çok işime yarar bu yöntem.
Anladım. Iıı, çok sevindim bunun da işine yarayacağına çünkü aslında şöyle, o hazırlık aşamasını belki tek 1 günde yapacağın zaman, işte, bütün sebzeleri doğrayıp, işte, depolaman gerektiği gün belki senin için biraz sıkıcı olabilir ama hoşuna giden bir şeyler yapabilirsin. İşte, sevdiğin bir diziyi açabilirsin kenara mesela, işte, sevdiğin bir müziği ya da, ııı, dinlediğin bir radyo varsa belki onu dinleyerek biraz daha eğlenceli hâle, ııı, gelebilir, ııı, ve bunu bütün yemek yapma aslında serüvenine uygulayabilirsin, yani, sadece yemek yapmak değil de aslında favori dizini de izleme etkinliğine dönüşebilir o. Bunu deniyor musun? Da eee, nasıl olurdu senin için bu şekilde de yapmak?
Hıı. Evet. Haklısın. Haklısın. Ya, aslında eskiden yapardım bunu ama uzun zamandır yapmıyorum. Bana hatırlattın. Gerçekten o zaman, hani, işte, ııı, ne yaptığımı fark etmeden, hani, hızlı bir şekilde geçiyor çünkü o diziye dalıp, ııı, onu izlerken, ııı, bir bakmışım, hani, ııı, bayağı ilerlemişim ve hatta yapıp bitirmişim. Iıı, bunu bana hatırlattığın için teşekkür ederim. Gerçekten, hani, ııı, oldukça oyalıyor insanı, ııı, böyle bir yöntem. Iıı, bunu da tekrar, eee, hayatıma sokacağım.
Evet. <chuckles> Çok sevindim. Eee, bir de şey soracağım, bu haftalık yemek yapma, eee, konusunda ne düşünüyorsun? Sosyal medyada da aynı şekilde şu an aslında çok da popüler olan oldukça popüler olan bir durum. Eee, tabii insanların hayatlarının yoğun olması ve bunu aslında yapmaya insanları biraz iten de bir durum. Eee, sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani, böyle, pazar günü ya da cumartesi günü belki 5 gün, eee, gerçekçi olmayabilir ama 3 günlük, ııı, bir yemek yapsan, eee, aslında seni rahatlatır mı ya da bilmiyorum, direkt yapılmış yemek mi yemeyi seviyorsunuz ama bu konuda da bilgi verebilir misin bana?
Evet. Haklısın. Eee, aslında şöyle bir şey, hani, daha küçükken daha, hani, bebek ve çocukluk, ııı, yaşlarına geldiği zaman, hani, taze olması açısından, eee, hiç böyle bir yöntem, eee, uygulamıyordum. Eee, çünkü, hani, anında, işte, eee, şey yapayım hatta, işte, atıyorum sebze çorbası yapılıyor, işte, içine kabak, patates falan ve hepsinden yarım yarım koyuyorsun ve geri kalan yarımını kullanmıyordum, yani, en azından oğlum için kullanmıyordum. Hani, vita doğranılan ve kesilen şeyler, eee, vitamini gittiği için, eee, a anında taze bir şekilde onu beslemeye çalışıyordum ama artık büyüdüğü için, eee, bu uygulanabilir bir şey. Eee, gerçekten de, hani, beni birazcık rahatlatabilir. Eee, en azından, hani, bir çarşambaya kadar yapıp dolaba koysam, eee, sonrasında o, eee, çarşambaya kadar da geri kalan günler için neler yapacağımı düşünebilirim. Eee, ve, eee, bu da beni, eee, gerçekten rahatlatabilir çünkü her gün bir şey yapmaya çalışmak ve her gün, işte, ne yapacağını bilmemek, bunun için, eee, sürekli bir araştırma yapmak, işte, eee, araştırma yaptıktan sonra onun alışverişini yapmak gerçekten bazen, böyle, çok, uuu, zaman alıyor ve, ııı, vakit kaybettiriyor. Eee, dolayısıyla evet, bu yöntemi uygulayabilirim yani artık oğlum büyüdü çünkü. Eee, benim için de oldukça pratik olabilir bu.
Evet. Anladım. Evet. Çok haklısın. Hı hı. Eee, peki, eee, zamandan bahsettik bir de yine aynı şekilde. Aklıma gelmişken şunu da sormak istiyorum. Alışverişini nasıl yapıyorsun? Market alışverişini yani, online mı yapıyorsun, fiziksel mi yapıyorsun? Bu konuda da bilgi verebilir misin?
Tabii. Eee, aslında genelde şöyle bir şey, hani, böyle, ağır şeyler alacaksam, işte, deterjandı falan, o tür şeyleri online yapıyorum, eee, ama diğer türlü, ııı, hani, günlük olduğu zaman genelde gidip kendim seçmeyi tercih ediyorum. Eee, çünkü bazen de markete gidince de orada bir şey görüp, hani, "A, bunu da yapabilirim." gibi bir fikir geliyor insanın aklına. Eee, ama tabii günlük de bazen, eee, şeyden, yani, internetten istediğim oluyor ama genelde günlük alışverişimi, eee, kendim yapmayı tercih ediyorum. Ama, böyle, ağır olacak, işte, eee, hani, taşımamda da zorlanacağım, eee, şeyleri, eee, ürünleri, eee, internetten sipariş veriyorum.
Doğru. He he. Anladım. Ya, çok, eee, son bir öneride bulunmak istiyorum çok kısa. Eee, bazı marketlerin, eee, uygulamalarında ve bilgisayardaki uygulamalarında yemek tarifleri oluyor ve tarife tıkladığında aslında malzemelerin tamamını da otomatik olarak sepete ekliyor aynı aynı uygulama. Belki senin için uygulanabilir olabilir çünkü, ııı, zaman tasarrufu yapacaktır aslında günün sonunda ve tarif de görebildiğin için belki "Ne pişirsem?"in de biraz önüne geçer diğer önerilerin yanında. Bunu önermek istiyorum son oralak son olarak.
Çok sevinirim. Ay, şahane. Aynen. Çok haklısın. Eee, evet, ben bunu o tarifleri görüyordum ama hiç, eee, girmemiştim içine, bilmiyordum, böyle, bir şey olduğunu. Bu gerçekten benim işimi çok da kolaylaştırır. Eee, çok teşekkür ederim, çok sevdim bunu. Eee, muhakkak ki deneyeceğim. Eee, bütün, üüü, tavsiyelerin çok güzeldi. Gerçekten, eee, beni çok rahatlatacak şeyler önerdin. Eee, bunların hepsini deneyeceğim. Desteğin için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.